Hem yatak odasında, hem mutfakta var aslında da mutfakta, işte, biraz fazla bölünüyorlar. Ablam, işte, eee, akşam atıştırmalıklarını çok seviyor çünkü o da mutfakta oluyor genelde ya da başka bir şey izledikleri zaman mutfakta da televizyon var. O da bazen orada izleyebiliyor ama onun televizyon sesi asla gelmiyor. Yani ev düzeni de şu şekilde, yatak odası, yatak odasının yanında mutfak, e, mutfağın yanında hemen benim odam var. Onun yanında ablamın odası var. Eee, karşı tarafta da salon var. Aslında salon hepsine görece daha uzak, eee, daha büyük ama, eee, b diğerleri böyle sıralanmış biraz tren gibi değişik bir ev düzeni.
Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Yani, evet, aslında, hani, b belki de baktığın zaman salon diğerlerinden daha uzak olduğu için en kolay şey orasıymış gibi görünüyor. Vallahi, annenle baban eğer sana bu özgürlüğü zaten verip, hani, kendi yatak odalarında kalıp, eee, televizyon seyredebiliyorlarsa mantıklı. Hani, bir tek şey olabilir kulakları duymadığı için dedin ya yüksek sesle dinliyorlar diye. Eee, yani ona başka bir yöntem bulunur mu diye düşündüm. Hani, kulaklık takmakla dinlemek gibi bir şey olabilir, hani, seni çok şey yapmamaları için ama öyle bir şey de yaparlar mı? Hani, ne kadar yaşları mesela? Hani, bazen de çünkü yaşlılar bu tarz şeyleri çok sevmiyorlar aslında.
Hıı. Eve Hımm. Evet. Eee, annem 66 yaşında. Babam ondan 3 yaş büyük. Eee, ama, eee, bu, işte, eee, çok kulaklık takacak kadar bir duyu kaybı yok. İlerliyor ama, hani, ilerlediğini söyledi doktor ama henüz takmana gerek yok dedi bir yerde. O yüzden, hani, am
O! Maşallah. Hımm. Hımm. Anladım. Hıı. Yok, kulaklık derken şey kulaklık, eee, din din duymak için kulaklık değil yani televizyonu dinlemek için kulaklık takarlar mı acaba dedim. <chuckles> Yok, çünkü, evet, sevmiyorlar genelde yani, hani, be belli bir şeyde çünkü şeylerini bozuyor. Peki başka bir şey soracağım, hani, ev tamam senin için güzel bir çalışma ortamı ama hiç mesela dışarıda da çalışmayı düşündün mü? Yani, ne bileyim bir parka gitmek mesela parkta değişik ortam ya da bir kafede çalışmak tarzında, hani, böyle arada çok zorlandığın anlarda, hani, rahat çalışabileceğini düşündüğün, iç üstelik, hani, eee, şey de olabilir böyle hava almak da olabilir sana değişik bir şey de katabilir, eee, perspektif de katabilir hiç aklına geldi mi mesela denedin mi?
Ha anladı <chuckles> hiç sanmıyorum ona tak o kadar yeniliğe açık olduklarını, <chuckles> evet.